あの長く勤めた、まあ、会社をね、まあ、辞める決断っていうのを、まあ、ええ、した場合に、まあ、どうしましたか？
はい。 ああ。そうですね、私あの3回転職した経験があるんですよ。
はい。 はい。
それで各会社、大体3年ぐらいいたんですね。
あ、3年ずつぐらいね、うん。
はい。なので、あの、それぞれ辞めた時の決断とか、きっかけっていうのは結構違う理由があるんですよ。
うん。 ああ、そうですか。あのじゃあ、どうしようかな。最初から、が、 あの話しやすいですか？やっぱり。そうですね、じゃあちょっと最初からあの、大体どんな感じの、どの程度の規模ぐらいはちょっと合わせて、言っていただくと分かりやすいかなと思います。もし、お差し支えなければ。
はい。 はい。<chuckles> そうですね。じゃあはい。 うん。 ああ、規模？お、規模っていうのは、よああ、<chuckles> 大きさ。
はい。 あの社員何人ぐらいのこんな業界ぐらい、うん。<chuckles> はい。<chuckles>
あ、はいはいはい、わかりました。えっとそうですね、あの一番最初は新卒で入ったんですけど、えっと学習塾で
はい。はい、ええ。 うん。
で、えっと、規模は、まあ、中小企業ですよね。地元の企業はい、そうですね。あの関西圏の企業だったんですけど
うん。 ああ、そうですかあ、地元のね、塾ね。うん、はい。 うん、はい。
えっと、そこは3年ぐらい働いて辞めたんですけど、それは理由が、えっと、まあ、ほんとに理由は色々あったんですけど、でも、あの、えっと、留学をしようと思ったんですよ。はい。
うん、はい。 ええ。 あ、なるほどね。じゃあ結構はっきりしてますよね。
そうです。なので、うん、なんか、ま、仕事がもともとそんなに好きじゃなかったっていうのもあるんですけど、はい。あのそれで、自分がこうほんとに何がやりたいかとか、あの考えた結果、なんかあのはい。せっかくあの、やっぱり今しか行けないかなと、その当時
ね。 うん。<laughs> はい。 ああ、なるほどね。うん。あ、そうなのね。うん。 あ、確かにそうですね。うーん。はい。え
思いまして、はい。それでずっと留学したいと思ってたので、それで、はいうん。あのさんねんぐらいはやって、あの行こうと思ってたので、行きましたって感じですね、はい。
あ、そうですか、はい。なるほど。 はい。なるほど。あ、あの、逆に言うと、えっと、就職する前に、すぐ留学しなかったのは、やはり何か理由があるんでしょうか。例えば留学費用が必要だとか、まあ色々想像は出来るんですけれども。
はい。 あ、はい。 そうですそうです。もう、あの、ご察しの通りで、あの、留学費用が無くてですね、えっと、まあ、大学生卒業したばかりだったので、そうですよね、お金無くて。で、えっと、あの両親にも反対されまして、その、まあ「行ってどうするんだ」はい、「何になるんだ」という感じでもう大反対に <laughs> あいまして。
はい。 うん。 はい。 うん。 ああ、なるほどね、理由がうんうん。 いや、いや。 はい。
はい。なのでまあ自分であの、ある程度稼いでお金を貯めていかないとなっていうのとありまして、はい。
うーん、なるほどね。あ、そうすると、そこの塾勤められたのは、まああの、そもそも就職のあの理由が、あの留学費用を貯めるっていうところだから、あの、その時点ではその時点であの雇ってくれて、まあ思いあの期待しているぐらいはいただけるっていうところっていうことで選ばれたと思っていいんですか？
うん、はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 そうですね、なんかあの、そう、うーん。正直言うと、そんなにあんまりやっぱり大学生の最初の就活であんまり考えてなくて、こう自分が、はい、何がやりたいかっていうのもあんまりはっきりしてなかったタイプなんですよ。
ね。 うん。 うん。 あ、そうですか。うん。 あ、なるほどなるほど。ああ、そういうのもあるんですね。あ、なるほどなるほど。うん。
はい。 はい、それでまあなんとなく受かって、まあ受かった中で自分がはたらまあ興味があるところっていうので選んだのが、その教育業界でしたね。
うん。 うん。 あ、そうですか。 あ、なるほど。あのあれですか、講師をされたのか、中の事務だとか、あの両方とかどんな感じだったんですか？はい。
はい。 うん。はい。 ああ、えっと、私は講師はしてなくてですね、講師以外のその運営一般っていう感じなので、あの三者面談とか、あの新規開拓とか。
はい。 うん。うん、あ、なるほどなるほど、はい。 うん。 あ、そういう感じなんですね。うん。
そういう感じで割と営業とかでしたね。はい。<laughs> はい。
あ、そうですか。なるほどね、はい、あ、よくわかりました。で、なのでまあ留学っていうことで言えばね、あの、まあなんて言うの「留学するからやめます」っていう、まあすごいシンプルなあれではありますが、なんか迷ったりはされましたか？なんか、それは特にない？
<chuckles> はい。 うんうんうん。 はい。そうやって言いました。はい。 うん。 そうですね、もうその時はもう辞めたくて仕方がないぐらいの感じだったから。でもあのやっぱりすごく人手不足なんですよ、教育業界が。
うん。 <chuckles> まあね。うんうんうんうんうん。 うん。はい。
なので、あの、すごくあの、上司に反対されまして
ん、まあそれは引き止めますよね。そういう場合はね。うんうん。
そう、そうそう。<chuckles> で、「もうちょっといてくれないか」っていうので
あ、ねえ。
かな。2、3か月ぐらいでも長く。辞めるって言ったよりも2、3か月ぐらいは、あの、留まって働きました。はい、なんかうん。
あそうですか。うん。あ結構だから、留学にはギリギリのぐらいまで働いたってこと？
あ、はい、そうですそうです。もういっかげつまえぐらいまで働いてうん。
あ、なるほどね、頑張れ あ、うん。それは頑張りましたね。なかなかできることではないですよ、それ。ね。ええ。うん。あ、はい。で、えっとじゃあま、そこはま、割とね、あの、わかりやすいですよね。うん、あの、そうしたいからそうするんだっていう、うん、何も問題ないと思うんですよ。で、えっと、留学されました、あ、えっと、で、留学の後のちょっとえっと、仕事をまたえ、するようになったことと、またその後なぜかっていうあたりをお願いします。はい。
<laughs> そうですかね。ありがとうございます。 はい。 うんうん。 はい。 <chuckles> はい。あ、はい。 はい。 はい。 そうですね。あ、はい、えっと、2社目は留学からま、2年ぐらい留学したんですけど、帰ってきて、えっと、ま英語を使う仕事がしたいなと思ってたんですね。はい。で、なんか翻訳とか、そういう仕事を探した時に、あの、地元の近くのあの
はい。うん。 あ、そうでしょうね。うん。 はい。 はい。 ええ。
えっと製薬会社で、はい、つえっと翻訳ですね。翻訳の仕事を
製薬会社、うんうん。 ああ。
あのしたんですけど、それが派遣の形で
あ、け あ、ん、なるほどね、途中からだからね、そうやって、だからそういう機会使うってこと。うん。
はい。 うん。 そうですね。で、ええ、規模感は、ま大企業まあ
はい。
多分あの、ご存知の商品とか普通にあるぐらいの企業のところでした。はい。うん。
ああ、なるほど。そうですね、製薬会社だったん、そうです。で、しかも英語のドキュメント訳さなきゃいけないってね、中身もあの、独特のものがね、あるんですよね。そうそう、あの法律文書までいかないけど、人の命に関わる文書だから、そういうものは。確かにね、うん、大変だと思いますよ。うん。
あ、そうですそうです。はい。 割と複雑で <laughs> はい。 うん。 そうですね。 はい。そうですね。それであの留学んした時に、その医薬の翻訳とかも勉強したので
なんうん。 はい。 ああ、そうですか。
はい、ま、それも活かせるっていうことで、働いたんですけど、ちょっと私のはい、実際、地元地元企業で派遣っていうのもあって、すごく給料が低かったっていうのはあるんですけど。でもやりがいはやっぱりあって、その自分の、あの勉強してきたスキルが使えるし、勉強になるし。で、安定してたんですけど、はい、でも、そうですね、辞めたきっかけは、あの、東京の方で、仕事が決まったんですよ。転職活動をしたんですよ。はい。<laughs> はい。
うん。 はい、実際どうでしたか。はい。 はい。 ああ、なるほどね。うーん。 あ、なるほど。 うん。はい。なるほど。うん。 うん。 はい。 うん。 あ、そうですか。ああ、なる要は、えっと、じゃああの、スキルセットとしては、そういう医薬系のね、翻訳をやりましたっていう、まあ立派なスキルセットができて、で、じゃあちょっとこの待遇じゃっていうのと、あとやっぱりなんですか、東京に行きたいっていうのはありました？それ別に。
うんうん。 はい。 はい、はい。 うんうんうん。あ、ほんとにありました、はい。 うん。それありましたね。やっぱり、田舎出身だったので、あの、ちょっと東京に、関西の方には住んでたことあるんですけど、東京に行ってみたいっていうのが、なんかなんとなく、こう、憧れとしてあった。うん。
ありました。うん。 はい。 ええ。 あ、なるほど。いやいや、いやいや、それは、よく分かりますよ。はい。はい。えっと、で、じゃあ、あの、その転職活動は、まあ、どのくらいの期間かかりました？
あ、分かります。<laughs> はい。 うん。 はい。 ああ。そうですね、どのくらいかかったかな。でも割とすぐ見つかりましたね。に2ヶ月ぐらい。はい。うん。割とうん。
はい。 あ、そうですか。 あ、そうですか。ええ、で、だので、前の会社から転職した理由は、待遇だよね、基本的に。<laughs> 基本ね、<laughs> そうだよね、他にもあるかもうんうん。あ、そうですね。じゃあふたつあるとね。で、ま、いくまうず動きますよね。ん、なるほどなるほど。
はい。 うん。<laughs> そうですね。あと、うーん。あとまあ、地元から出たかったとか、うん。ちょっとはい。そうですね。 うん。うん。仕事内容は好きだったんですけどね、なんかやっぱりはい。それ、給料とちょっと地元から出たいっていう気持ちが、あの、大きかったのかなって思います。
ええ、はい。いや。 うん。そうですよね。うん、いや。スキルが揃って、あの、見てくれるようになれば、それはそこがチャンスでしょうね。なるほど。ええ、そうしたらはい。どうしたんすか。はい。
はい。 うんうん。あ、そうですね。それで、その、思い思い出したんですけど。<chuckles> 最初からほんとは、あの帰ってきて留学から、東京の方に行きたかったんですけど、あの、なんか経験が、その業務の経験が無いから、その翻訳とかの。なんか雇ってくれない会社が多くてですね。でも地元はその、もうただ人手が足りない、英語が出来る人がいないっていうので。あの、さっと入れたっていうのもあって、経験を、はい。積んだっていうのがありました。
うん。 はい。 うんうん。なるほど。 はい。 うんうんうんうん。はい。 いや、あのはい。で、あの、いい判断だったと。うん。それはね、みんなそう言うと思いますよ。はい。で、じゃあ東京の会社に、まあ、勤めるようになりましたと。で、大体さんねんかんぐらい頑張ったんですね、じゃあ、また。
<laughs> そうですか？<laughs> ありがとうございます。はい。うん。 はいはい。 あ、はい。頑張りました。はい。東京ははい。大企業ではい。
はい、立派ですよ。うん。それでうん、さんねんじゃくはい。あ、そうですか。それで、えっと、えっと、正規雇用してもらえたんですか？
うん。 あ、そうですね。あの、途中最初派遣で入ったんですけど、あの次から次の年から契約社員になって、っていう感じでした。はい。そうですそうです。はい。
うん。 はい。 はい。あ、なるほど。それは大きいです。まず直接契約してもらうのが最初なんで、うん。 はい、あ、 いかがでした？それで。
それではい。 そうですね、それもなんかエンタメ系の会社だったので。それで、えっと、ま、英語を使う、ま、通訳とか翻訳とかの仕事をしてたんですけど。
はい。でで うんうん。 はい。はい。ええ。
そうですね、それはすごく待遇も良くて、で、東京で働けてやることも出来るってあったんですけど。えっと、辞めたのは、えっと、ま、結婚するっていうので
なるほ そうですよね。 はい。ええ。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。ああ、なるほどなるほど。はい。
はい。<laughs> はい。で、そうですね、引っ越ししなきゃいけないってなったので、引っ越しするのであれば、ちょっと続けられないっていう話になりまして。
ええ。 はい。 はい。 ああ、そういうことですね。その、同行してね、旦那さんにということですよね。ああ、なるほどね。確かにね、うん。
そうですね。 はい。なので、辞めたくはなかったんですけど。<laughs> でもけ結婚もしたいし。
でしょう。<chuckles> ね、なんとなく分かります。 そうですよね、うーん。
そう。難しいところではありましたね、はい。
ね、うん、うん。そうですか。ね、で、だかので、一応せいひきしゃすせいこう正規の雇用の、ええ、も出来たし、ええ、今度エンタメのそういうね、翻訳系のお仕事も出来たから、スキルが増えて、ええ、けんでね、正規っていう経験も出来たっていうことはで、まあ、ご結婚されてからはどうされました？仕事とかは。
はい、一応。はい。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 あ。は、仕事も探したんですけど、ちょっと自分の、あの、ま、待遇面があんまり良くなかったりとか、うーん、ちょっとこの地元の企業が。あんまり働きたくなくて。それでまあ、リモートで働けるところを色々、単発で探してやってるっていう感じですね。はい。
はい。 ええ。 うんうんうんうん。 ああ、なるほどね。うん。 はい。 あ、そういう。あ、なるほど。 うん。そうですね。確かに、あの、結婚された方とか、ま、まだお子さん居ないとまだ何とか頑張れるんですけど、つあれで。お子さんが出来た時に、働き方は、あの、いね、リモートが今あるから、ね、ですよね、はい。なんでねでもあの、ある面、あの、正しい転職をされているような気がしますよ、ほんとに。うん。あの、自分がね、人事の人だったら、ああこうされたんだろうなっていうストーリーが分かるじゃないですか、見てね。で、一つ一つステップアップをされてく方なんだなとは思うと思いますよ。
うん。 はいはい。 うん。 そうですよね。はい。 <chuckles> そうですか。<chuckles> うん。 はい。 ああ。はい。うんうん。 あ。え、すごく嬉しいです。<laughs> あんまり話したことなかったので。はい。ああんまりね、あの、面接とかで、以外では、話すことはないんですけど。はい。<laughs>
ね、本当に。うん、ね。 あ、そうですか。うん。た あ、そうでしょうね。こういう話あんま無いでしょうね。<chuckles> ええ。まあ、そうですね。あの、確かに。で、えっとだから、今はち地方なんですか？どちらかというと。なるほどね。うん、ふん、なるほどなるほど。ま、そうなると確かに、うん、あの、リモートでっていう方がチャンスがあるのかな。ね、たまにありますけどね、工場があるとかね、地方にね、あの、色んなとこでね、あるけど。うん。あれですか、その地元の企業についても、えっと探したりはしてるんですか、まだなんか、なんか無いかうん。
あ、そうですね。地方で、はい。 うん。 はい。そうですね。あうん。 ああ。 そうですね、うん。 はい。 あ、そうですね。たまにやっぱり求人とか見ることもあるんですけど、でももうリモートにちょっと慣れ始めてて。あの、<laughs> その、あの、楽さを知ってしまったので。
うん、なるほど、なるほど。 あ、そうですか。<chuckles> あ、分か分かります。はい。
はい、ちょっと難しいかな、みたいな。<laughs>
なるほどね。うん。ね、そうですね、ま、リモートの場合もなるべくこう、翻訳系だったら、色んな文章、違う文章に挑戦するとか、なんでしょうね、これからはね。うん。はい。ね。
感じですね。はい。 うんうん。 はい。 そうですね。色々あるんですけど。まあちょっと AI とか出てきてるので。ちょっと、ちょっと危ない業界でもあるので。ま、色んな、はい、スキルをこれからも見つけたいなってちょっと考えてるところでした。
あ、なるほどね、そっちのね。 あ、なのであのうんうん。そうですよね。 ね、うん。なるほど。あの、AI の、とかああいうお仕事は多分、あの、あ、指示書が全部英語で最初来て、基本はそれ読まなきゃいけない仕事なので、ま、出来ないことはないかなと。書く方もあるから。うん。やっぱりぜあの、全然そこは違うと思いますよ、で、留学もされてたからね。うん。そうですか。なるほど。いや、あの、結構なんか、すごく分かりやすくて。あの、動機もはっきりしているし、あ、ちゃんと進んでいきたいんだなっていう感じね、しました。はい。
はい。 うん。 あ、はい。うんうん。 そうですね。 うんうんうん。うん。 うんうん。 はい。 <chuckles> はい。 うん、はい。 うん。 <chuckles> ありがとうございます。なんかその場その場はやっぱり、ほんとにこれでいいんだろうかって悩んだ時もあったんですけど。はい。でもうん。
はい、すごくなんかうん。うん。 あ、そうですね。ね、うん。時々振り返りしてるといいかもしれないですね。うん。うん。
そうですね。なんか振り返ってみると離れて振り返ってみると、あの時の判断は、ま、あの時でベストな判断したんだなっていう感じが、あの、今日振り返って思いました。はい。ありがとうございます。
うん。 そうでしょうね。うん。はい。ね、はい。はい、はい、いいお話ありがとうございました。
はい、失礼します。